तो जी मैं इस बारे में बात करना चाह रही थी कि मैं एक अ, न्यू पैरेंट हूँ नया नई पैरेंट हूँ मैं तो, मेरा हाल ही में एक बेबी हुआ है बेबी बॉय हुआ है और अ, समझिए 1 साल हुआ है इस चीज़ को। तो इस बारे में मैं आपसे ये बताना चाहती थी कि मैं कैसे ये नियम बनाऊँ अपने और अपने पार्टनर के बीच में कि जो बच्चे की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कैसे बाँटी जाएँगी? जिससे द देखिए अभी तो मैं रह रही हूँ अपनी मम्मी के साथ मगर फिर तो मैं अपने पार्टनर के पास ही चला चली जाऊँगी कुछ टाइम के बाद। और हमारे बीच में कभी अनबन होती थी जब अ, मैं वहाँ पर थी जब मेरा बेबी छोटा था कि कौन-सी ज़िम्मेदारियाँ अ, कौन निभाएगा। तो इसपे मैं थोड़ी सलाह चाहती थी कि अगर अ, ये कैसे मैं जान सकूँ कि कैसे अ, ये बाँटे हम ये ज़िम्मेदारियाँ कि कौन-सी ज़िम्मेदारी कौन निभाएगा? तो इस बारे में आप थोड़ी मदद कर सकती हैं मेरी?
अच्छा। हुँ। हाँ, बिल्कुल। मैं पूरी कोशिश करुँगी आपके लिए मैं आपके जो भी समस्या है उसका समाधान कर पाऊँ। पर देखिए कुछ मेरे सवाल है आपसे तो आप मुझे उसके थोड़े जवाब देंगी तो मुझे शायद आपकी परेशानी समझने में मदद मिल सकती है ज़्यादा। देखिए अ, मेरा आपसे ये सवाल है कि घर में आपकी मदद मतलब कोई और करता है? मतलब जैसे आपने बोला आपके पति है वो थोड़ी मतलब मदद कम करते हैं या फिर जब आपको ज़रूरत है शायद अवेलेबल नहीं है। या थोड़े-बहुत तनाव आ रहे हैं। तो कोई कोई और है जिसका सपोर्ट आपको मिलता है?
जी, जी। जी। अ, मैं आपको बता दूँ जो मैं ये आपको बात बोल रही हूँ ये प कुछ महीने पुरानी है जो मेरे पार्टनर के साथ में थी। अभी जो है मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ। मगर मुझे फिर से जाना है अब अपने पार्टनर के साथ वापस रहने। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जब मैं उनके साथ रहती थी तो ऐसा नहीं है कि झगड़े होते थे ज़्यादा इस चीज़ को लेके, मगर समझिए ऐसा तनाव ज़रूर बनता था। जैसे कभी डॉक्टर के पास ले जाना हो, है ना? तो तब हम, हम ही 2 रहते थे तब अ, तो डॉक्टर के पास ले जाना होता था तो बहुत ये हो जाता था कि सुबह कौन उठेगा? अ, बेबी की बॉटल्स कौन तैयार करेगा? फिर बेबी को कौन तैयार करेगा? वो हो रहा था ना कि मुझे लग रहा था कि सारा जो है बर्डन बोझ वो मुझ पे आ रहा था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा होता है कभी-कभी हमारे समाज में कोई माँ होती है तो लोग अ, समझिए ऑटोमैटिकली समझ लेते हैं कि हाँ, यही करेगी सब। तो मुझे इस चीज़ से काफ़ी चिड़ होती है ना कि लोग समझते हैं कि एक माँ है तो वही करेगी सब। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं सब कुछ करूँ। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा मेरे पार्टनर भी इक्वली अ, सपोर्ट करे मेरा। तो इन बातों पे थोड़ी अनबन हो जाती थी कि जैसे उनको कभी बाहर जाना होता था और मुझे अकेले बेबी का ख्याल रखना पड़ता था तो मैं थोड़ी चिढ़ जाती थी कि देखिए मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ मगर मैं नहीं छोड़ सकती बेबी को अ, फादर के पास अ, बिना किसी सुपरविज़न के और वो चले जाते थे तो मैं थोड़ा समझिए इन चीज़ों से
अच्छा। हुँ। ओह! हुँ।
परेशान हो जाती थी और फिर थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता था। अब मैं चाहती हूँ हम पहले ही ये जिम्मेदारियाँ बाँट के रखें कि कौन क्या करेगा? देखिए अब तो बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है। अ, तो समझिए अब तो टौडलर है बेबी तो अब तो हमें ज़्यादा ही ध्यान रखना है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। क्योंकि ट टौडलर का ख्याल रखना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है न्यूबॉर्न का ख्याल रखने से। तो अब तो ज़्यादा है कि कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा। तो मैं चाहती हूँ हम पहले से ही अ, समझिए डिसाइड करके जाएँ कि किसकी जिम्मेदारी क्या होगी। तो उसी बारे में मैं थोड़ी सलाह चाहती हूँ कि मैं क्या बोलूँ उनको कि जिम्मेदारियाँ हम लोग कैसे बाँटे?
हुँ। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे आप पहले से ही उनसे म मतलब सलाह-मशवरा कर सकती हैं। पहले जो भूतकाल में जो भी चीज़ें आपने फ़ेस की हैं शायद अकेले आपने बोला, जहाँ पे आपको आपके साथी की ज़रूरत थी। है ना? तो मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे या उनके काम से वो मतलब बाहर वग़ैरह जो भी था। तो आप पहले से ही शायद यहाँ पे उनसे बात कर सकती हैं कि, जैसे देखो पहले ये सब हुआ था तो अब ना हो। है ना? शांति से हम दोनों बच्चे के साथ ख़ुशी से रह पाए, आप भी पैरेंटि पैरेंटिंग जो है वो एन्जॉय कर पाओ, मैं कर पाऊँ, है ना? दोनों की आज़ादी भी महत्वपूर्ण है, तो शायद आप पहले से थोड़ी रूपरेखा बना सकती हैं। आप पहले उनसे सुन सकती हैं कि एक्चुअली में उनका काम क्या है? उनको क्या चाहिए? जैसे आपकी कुछ नीड्स हैं, वैसे उनकी भी शायद हो सकती हैं, मेरे हिसाब से। तो आप ये थोड़ी-बहुत बातचीत आमने-सामने दिल खोल के कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपके साथी जो है, आपके पति है ना, जो नए-नए आपके साथ पिता बने हैं, आप माँ बनी हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ मतलब क्या हैं? जैसे वो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं या मतलब वक़्त नहीं निकाल पाते हैं तो क्यों नहीं निकाल पाते? कुछ आप बताना चाहें गहराई से?
जी, जी। हुँ। जी, जी एक्चुअली ऐसा है कि अ, मेरे जो पार्टनर हैं उनकी नौकरी थोड़ी टफ़ है। तो मैं जो है वो फ़्रीलांस एडिटिंग करती हूँ और रिसर्च की डिग्री कर रही हूँ तो समझिए, मेरा थोड़ा आसान ही रहता है, थोड़ा फ़्लेक्सिबल रहता है। मगर उनकी नौकरी जो है, वो थोड़ी टफ़ है, वो बैंकर हैं तो समझिए, सुबह अ, आप समझ लीजिए 6 बजे, 7 बजे अ, निकल जाते हैं, तो शाम को 9 बजे, 10 बजे आते हैं। तो उनका काफ़ी लंबा समझिए रूटीन रहता है और वो काफ़ी अ, देर बाद अ, घर आते हैं और उनका वीकेंड भी काम में ही जाता है। तो समझिए काम उनका काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो तो मैं समझती हूँ कि मेरा जो काम है, वो थोड़ा आसान है तो मुझे थोड़ा वक़्त ज़्यादा मिल जाता है। <sniffs> अपने बेबी का ख़्याल रखने के लिए भी और मुझे इसका भी वक़्त मिल जाता है कि अ, मैं अ, समझिए अ, जो घर की बाकी सारी चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा करूँ। बट अ, समझिए कभी-कभी मैं थोड़ा इससे भी चिढ़ जाती हूँ कि अपने जॉब का बहाना करके <sniffs> अ, वो बेसिकली घर में फ़िर कुछ वक़्त ही नहीं स्पेंड कर पाते हैं। तो मैं उनसे उससे बात पे भी इरिटेट हो जाती हूँ कि आप कोई ऐसी जॉब देखिए जहाँ पर थोड़ा बहुत आपको समझिए जो काम और घर है उसके बीच में थोड़ा बैलेंस कर पाएँ।
ओह! ओह! हाँ। हुँ।
अब इंसान ऐसी जॉब करे जहाँ पर अ, बिल्कुल पता ही ना चले दिन का, रात का तो उससे मुझे लगता है हमारे जो रिश्ते हैं, उनमें भी तनाव पैदा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं थोड़ी परेशान रहती हूँ, क्योंकि उनका जो जॉब है, वो है थोड़ा पेचीदा, मुश्किल-सा तो उनको वक़्त बड़ा लगता है उसमें। तो हाँ, ये तो है उनका जॉब थोड़ा मुश्किल तो है।
ओह! अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल, पर देखिए बच्चे की जो दिनचर्या होती है, वो मतलब अ, एक समान नहीं होती। थोड़े-बहुत बदलाव आते हैं ना? खाना-पीना, सोना, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, वो भी आप अकेले ही संभालती हैं? और मतलब इसके अलावा भी देखिए आपको मतलब थकान है, नींद है, बच्चा भी शायद फ़ीडिंग ले रहा हो। उसमें भी आपको बार-बार जगना पड़ेगा, है ना? आप भी मतलब मानसिक तौर पे मतलब ज़्यादा ज़्यादा बोलते है ना, बोरे हो जाएँगी। पूरा दिन चौबीसों घंटे बच्चे के साथ गुज़ारना, ऐसी भी परेशानियाँ हो रही है आपको?
जी, जी, जी। <smacks lips> आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसी भी परेशान एक तो बोरियत भी हो जाती है कि अभी तक मैं पूरी आज़ाद थी, दोस्तों के साथ घूम रही थी, अ, जहाँ मर्ज़ी वहाँ जाती थी। अचानक से इंसान वो बिल्कुल ही एक कमरे में बंद हो जाता है, कुछ कर भी नहीं पाता, बाहर भी नहीं निकल पाता, दोस्तों से मिल भी नहीं पाता, तो वो बोरियत भी आ जाती है और वो थक भी जाता है ना इंसान। अ, जो बेबी है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, आसान नहीं होता है बच्चों का ख़्याल रखना। तो अगर समझिए ये एक अलग जॉब है, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि ना इसमें इतवार होती है, ना इसमें कुछ होती इसमें हर दिन सेम होता है, तो कोई छुट्टी नहीं मिलती। जो बच्चे का ख़्याल रखे, उसको हमेशा रखना है, संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो। तो वो मुझे कहीं किसी हद तक लगता है कि देखिए चौबीसों घंटे ख़्याल रख र रही हूँ। अ, साथ-साथ फ़िर घर का काम भी होता है, उसमें भी इंसान काफ़ी उलझा रहता है। उसके साथ-साथ अ, आप अ, अपना भी थोड़ा काम कर रहे हैं। अप अपना काम तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो कभी-कभी लगता है इंसान 4-4 जॉब्स एक साथ कर रहा है और फ़िर भी वो अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे काफ़ी परेशानी होती है, जिससे मैं चाहती हूँ कि पहले ही स्पष्ट कर दूँ कि कौन-सी ज़िम्मेदारी उनकी है, कौन-सी ज़िम्मेदारी मेरी है, ताकि मुझे थोड़े-बहुत तो कुछ अ, घंटे मिले अ, एैट लीस्ट हफ़्ते में जहाँ पर मैं थोड़ी आराम से बैठ पाऊँ, आराम से चाय पी लूँ एक दिन, एक दिन आराम से खाना खा पाऊँ, तो वो चाहती हूँ।
हुँ। बिल्कुल। समझ सकती हूँ। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को और आपकी परेशानी को। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है ना, आप जैसे म अ, ससुराल जाने से पहले ही आप तय करना चाहती हैं, ज़िम्मेदारियाँ बाँटना चाहती हैं। सबसे बड़ी आपकी यही समस्या, है ना? तालमेल बिठाना चाहती हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, आप पहले ही पति के साथ थोड़ी बातचीत कर लीजिए कि पहले जो भी हुआ था उसे क्लियर करिए। बाद में देखिए, छोटी-छोटी दिनचर्या बना सकती हैं। जैसे सुबह अगर मैं सो रही हूँ शायद। है ना? आपने जैसे बोला पति है, वो जल्दी ऑफ़िस चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब वो जगते हैं, थोड़ा टाइम अगर मिलता है, बच्चा रो रहा है, तो वो उसे पैंपर करके सुला सकते हैं। है ना? नाश्ता वग़ैरह उनको बोल सकते हैं आप कि आप कहीं बाहर एडजस्ट कर लीजिए कुछ टाइम तक, जैसे बेबी छोटा-सा है आपको भी जगना ना पड़े, है ना? आपको आराम मिल जाए। उसके अलावा देखिए, जैसे टिफ़िन वग़ैरह है, खाना पकाना है, उसके लिए भी आप कोई मेड का सहारा ले सकती हैं। घर पे आके कुछ अ, श कुकिंग करके जाएँ। घर के काम-काज है, उसपे थोड़ा वो ध्यान दे पाएँ। रही बात पति आपसे मतलब समय नहीं दे सकते बच्चे को और आपको, कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी कम हों और आपको भी अच्छा लगे, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपके पति की जो जॉब है जिस तरीके से आपने बताया, वो आपको समय दे पाएँ। तो आप अपने हिसाब से कोशिश कर सकती हैं। उनको वक़्त नहीं मिल रहा है, तो चाहे जैसे ही घर पे वो आते हैं, आप खाना प्यार से खिला सकती हैं, साथ में बैठ के खाना खा सकती हैं। बच्चा अगर कुछ ऐसे लम्हे दे रहा है, तो साथ में आप एन्जॉय भी कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा ही शायद मिल जाए आपको, है ना? बाकी तो जैसे आप बच्चे में बिज़ी होंगी, वो अपने काम में बिज़ी होंगे। वो भी थके-हारे शायद घर पर आते होंगे, है ना? उनको भी नींद की ज़रूरत है, जैसे आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा है। पर अगर कोई ससुराल में या मायके में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मदद के लिए कुछ-कुछ टाइम तक आ सके, है ना? जैसे हफ़्ते 15 दिन आया, फ़िर कोई और घर पर मदद के लिए आ गया, तो उसका भी आप सहारा ले सकती हैं। जैसे अगर डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट है, फ़ॉलोअप्स लेने जाना है, तो जैसे अगर कभी संडे को छुट्टी है, तो आप पति को बोल सकती हैं ना, कि हाँ आज आप जाओ, मैं आराम करती हूँ। उनकी छुट्टी का भी आप फ़ायदा उठा सकती हैं, है ना? अ अ, मतलब आशा है मुझे कि आपको शायद ये सुझाव थोड़े-से काम आ सकते हैं।
जी, जी। जी। हुँ। जी, जी, जी। आपके सुझाव बहुत अच्छे लगे मुझे और आपने ये जो बोला कि हाँ उनकी छुट्टी का तो थोड़ा इस्तेमाल कर ही सकते हैं कि उन्हीं को भेज सकते हैं डॉक्टर के पास। दोनों लोगों को जाने की क्या ही ज़रूरत है। तो हाँ, जी मुझे बहुत अच्छे लगे आपके सुझाव और मैं ज़रूर आपके सुझावों पे गौर करूँगी और ज़रूर मैं इन पर अमल करने की भी कोशिश करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे से और बहुत विनम्रता से अपने सुझाव दिए और बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी भी। अ, मैं उम्मीद करती हूँ कि अ ब हमारी आगे भी बात हो और आपके सुझावों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।
हाँ, बिल्कुल। जी। ज़रूर आपको जब भी ज़रूरत पड़े मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। आपका धन्यवाद।